المهم آآ، أول طيارة أخدتها تمام طلعت في الميعاد وصلت في ميعادي، وصلت تقريبًا المطار اللي هو يعتبر آآ، ب بيني وبينه آآ، بالطيارة حوالي ساعة ونص، ساعتين، خلاص يعني أنا وصلت؛ لأن أنا الطيارة أخدت بيا 5 ساعات الأولانية.
تمام. مسافة آه، مش كبيرة يعني.
فخلاص مسافة بسيطة، المهم إحنا مستنين الطيارة، فالطيارة المفروض ميعادها الساعة على ما أتذكر 02:00، 02:30.
لأ، لأ، دى آه.
بصينا يقولوا إيه يكتبوا delay كده ساعة. بعد كده يكتبوا delay لأ، هتبقى الساعة 05:00. بعد كده يكتبوا delay الساعة 07:00، أنا بقيت هاتجنن، أروح أسألها، تقول لي ويا ريت على كده وبس، بعد كده الساعة 09:00، بعد كده الساعة 12:00، جات الساعة 12:00 كلنا بقى زعّقنا وصوّتنا، الستات صوتت، بصينا لقيناهم بتقول آآ، "معلش الرحلة اتلغت وام" مش اتلغت، "الرحلة اتأجلت لبُكرة؛ لأن ما فيش طيارين وما فيش مضيفين فال الطيارة هتطلع بُكرة الساعة 06:00، لو أنتم عايزين تاخدوا فنادق، خدوا".
ض ضيعوا لك اليوم كله. عندهم حق طبعًا.
أنا بقيت هاتجنن، طب أنتم ضيعتوا لي الشغل، آه، امم، بوظوا لي الشغل بصراحة. ف بس عايز أقول لِك اليوم ده، يعني أنا أنا بت حصل معايا الموضوع ده كتير، بس اليوم ده كان من أصعب أيام حياتي، ليه؟ كان الجو كنا إحنا في الصيف.
المشكلة بقى أنت عندك شغلك بقى أصلًا يعني.